Okay, quindi diciamo che queste battutine un po', ehm, di scherno, mettiamo tra virgolette, ehm, non ti danno fastidio dal pun di vista dell'autostima. Non è questo che ti dà fastidio, comunque ti fa sentir giù di morale o cose di questo genere.
Mh-mh. No. No, no, assolutamente, mhmm, ripeto, un conto le dicessero i miei genitori, mi dicessero: "Mamma, quanto sei magra così"; mhmm, assolutamente no, perché loro cioè, s vivono con me, sanno cosa mangio e cosa non mangio e quindi è abbastanza chiara la questione esatto, però invece, ehm, considerando che, ehm, è principalmente uno zio, in particolare, ehm, che fa questi commenti, ma in realtà fa commenti un po' su tutto, però la cosa che mi dà più fastidio chiaramente sono quelli che mi riguardano personalmente, ehm, come dire, mi fa molto arrabbiare perché comunque, mhmm, praticamente non è che non mi conosci, però siamo lì, ecco, non ci vediamo mai, se non in questi scenari, ehm, evita questo tipo di discorsi anche perché non sai mai, no, quale sia lo stato della persona a cui stai facendo questi commenti. Magari, se io fossi stata una persona non in sintonia con il mio corpo, che magari soffriva veramente di disturbi alimentari, lì sarebbe stata veramente, come dire, mhmm, deplorevole la cosa, quindi, mhmm, mi dà fastidio proprio principio.
Okay, certo, cioè sanno che non stai morendo di fame. Certo. Certo, cer sarebbe stata proprio indelicata, se così possiam dire, come situazione. Ma, mhmm, hai mai provato ad affrontare, soprattutto questo tuo zio, che mi sembra il principale soggetto di queste battutine? <chuckles> Hai mai provato a parlarci seriamente e a esporre il tuo punto di vista su su quest'argomento?
Esatto. Mh-mh. Lo è. <chuckles>